Cuéntame, ¿qué cambios pequeños han hecho gran diferencia en tu salud?
Pues mira, te platico que últimamente he estado yendo más al gimnasio, he estado corriendo durante 30 minutos al día, como creo que las recomendaciones populares, ¿no?, dicen.
Sí, son buenas.
Y, este, y he estado haciendo un poco de pesas también, creo que eso me ha ayudado también a tener mejor condición, a tener mejores capacidades físicas, me siento mucho mejor ya con eso. Em, y también he estado cambiando un poco mi dieta, me he estado enriqueciendo en en proteínas y y grasas, que antes era un poco más de vegetales.
Excelente.
Pero sí se nota la diferencia en cuanto a la energía, ¿sabes?, no sé sí, eh, tenga que ver con algo en la composición, digo, nunca he ido a un ne nutriólogo, por ejemplo, pero, he estado metiéndole más proteínas, más grasas y un poco de de fruta a la a la dieta y la verdad es que me he sentido con mucha más energía, eh, ah.
Correcto. ¿Y cómo cómo qué beneficios sientes que te ha dado el cambiar tu dieta, por ejemplo?
Pues mira, eh, por la mañana solía pararme como me me costaba mucho trabajo despertarme, ¿sabes?, y ahora con con esta dieta, desde temprano, casi casi que el cuerpo me despierta automáticamente y ya con energía, ya con ganas de hacer un montón de cosas, ¿no? Eh, entonces he estado, eh, e ese fue uno de los primeros cambios que pude notar y también, ¿sabes qué pasa?, que al momento de irme a dormir por la noche, eh, me ha estado costando menos trabajo conciliar el sueño, ¿sabes?, eh llegar al a la relajación inicial para dormir, ya, este, es más fácil, es correcto, sí. Eh.
Entiendo. Excelente. ¿Te es más fácil? Guau.
Y también, eh, empecé a tomar un un, este, un producto que es, eh, con probióticos eh, y ese también me ha estado ayudando con con la dieta para complementar la fibra, porque ya sabes, ¿no? Puedes comer muy bien, digamos, pero, este, a veces necesitas un pequeño empujón para que todo eso se asimile, lo asimile tu cuerpo de manera más efectiva, ¿no?
Sí. Claro.
Entonces, este, y ya con eso, pues, la verdad es que he estado, eh, teniendo muy buena salud digestiva desde desde que empecé con estos pequeños cambios.
Superbien. ¿Y cómo cómo lo introdujiste en tu día a día? Es decir, ¿te fue difícil, fue fácil? Cuéntame eso.
Sí. Pues fíjate que en, eh, la parte del ejercicio no ha sido tan difícil, eh, creo que ha agarrado buena rutina, buen ritmo de de trabajo. Lo que más me cuesta un poco a veces es la dieta, porque pues sí es es estar yendo a a a comprar cosas más específicas, ¿no? Cuando uno no tiene tiempo, pues compra lo primero que tiene a la mano en la tienda de la esquina o en el supermercado, pero ya para para esta cuestión pues uno tiene que andar pensando. Primero que nada pensando en un menú más adecuado y luego yendo a a a lugares específicos a comprar estos ingredientes y ponerse a preparar, este, estos estas comidas más específicas, ¿no?
Me imagino. Así es. Y entonces esto ya es una, ¿ya tienes tú una rutina en un gimnasio o es por tu parte para para hacer mejor tu salud?
Pues, la verdad es que normalmente lo hago por mi parte, lo que hago, n eh, es tratar de leer un poco al respecto en en, este, en recomendaciones en línea, ¿no? De algunos sitios de de salud. Eh, pues son, digamos, que tips muy genéricos para cualquier persona. Este, dije: "Voy a empezar con eso y ya si no veo cambios a corto plazo, mediano plazo, pues ya entonces voy con un especialista", ¿no? Pero, este, pero así fue como yo empecé a agarrar esos tips, los empecé a poner práctica y ya con eso empecé a ver cambios, eh, pero en realidad la mayoría, pues, ha sido eso, por mi parte y adaptándolo a mis tiempos, ya sabes, ¿no? A a mis capacidades. Ujú.
Claro. Perfecto. Claro, entiendo, ¿y hubo alguna resistencia? Es decir, de de tu parte, o sea, que tu cuerpo dijera: "Ay no, me da pereza", o de gente que estaba a tu alrededor, no sé si tengas pareja, y tu pareja diga: "Ay no, no vayas a t correr hoy, o algo así".
Ujú, ujú. Ujú. Ujú, sí, pues fíjate que, eh, que, no ha sido tanta la resistencia, eh, más que nada te digo en la dieta. Esa sí ha sido un poquito más complicada, porque pues sí, justamente vivo con mi pareja y pues no es como que, eh, al menos en el en los ámbitos los hábitos alimenticios no es como que seamos iguales, entonces pues a ella le cuesta trabajo, lo de oye porque cocinas con con empecé a cocinar por ejemplo, con mucha mantequilla y este y es algo que a ella pues no le agrada, ¿no? Ella es más de ensaladas, más de cosas así. Como fitness, digamos, y yo soy como mucha carne, mucha proteína, mucho yogur, mucho queso, y y es algo que pues a ella a lo mejor y no le agrada, ¿verdad?
Okey. Entiendo, sí. Oh, s Ya está. Claro. De me imagino.
Ujú, ujú.
Entiendo, y bueno, yo por ejemplo, yo no puedo hacer grandes cosas, por eso te te hago estas preguntas, eh, ¿cómo ajustar todo esto a tu día a día? Pienso que de repente es algo difícil, y más para alguien que no está muy acostumbrado tanto como tú dices, a hacer dietas y hacer un poco de ejercicio.
Ujú. Ujú. Sí.
¿Cómo empezaste, eh, ese esos primeros pasos, para quitarte de la mente, eh, la pereza o lo que no querías hacer?
Sí, pues, fíjate que al principio lo que estaba yo tratando de agarrar de inspiración fue como la parte estética, ¿no? De verse uno mejor, de verse un poco más, eh, adecuado, ¿no? Pero, ajá, pero, ya posteriormente me di cuenta de que, eh, la sensación interna de energía, de de este, de autoestima, o más bien de, eh, pues sí, de de capacidad para hacer las cosas, de ganas, de de determinación para hacer las cosas, es como lo más valioso que te va dejando, eh, estos hábitos. Entonces, eh, comencé a verlo por ese lado y y ya de ahí va fluyendo todo lo demás, ¿no? El querer s el querer verse bien, pues, sale cuando uno en primera toma acción sobre sus decisiones, ¿no? Una per
Es un buen tip. Entiendo. Cuando ya lo notas me imagino, ¿no?
ah, exactamente. Entonces, yo, pues, si pudiera dar un tip, sería como enfocarse primero en en sentirse mejor de manera interna, de manera emocional, espiritual, si quieres, y y y ya los cambios físicos se van viendo conforme eso, este, va dando resultado. Porque, hay mucha gente, ¿no? Que, este, que lo hace completamente por un cambio físico, porque, físicamente no se siente a gusto consigo mismo. Y y se enfoca tanto en los cambios físicos, en los resultados rápidos, incluso que hace cosas ya, pues, cuestionables, ¿no? O en contra incluso, exacto. Cosas incluso hasta en contra de su propia salud, toma medicamentos o toma dietas ya muy extremas, cosas así. Y es donde yo creo que no es sostenible, ¿no? Porque, incluso te puede hacer daño.
Exacto, entiendo. Extremas. Sí, ese tipo de cuestiones, pues, ya empiezan ya te ya empiezan a pasar de lo saludable a otra vez perjudicarte, entonces, pues, no llegamos a ninguna línea, eh, media, donde puedas estar a gusto y bueno, y por ejemplo, eh, dentro de de este tipo de ya estás haciendo ejercicio, aparte comes de una manera más sana, eh, ¿cómo has sentido también, eh, los cambios? ¿Cómo te sientes tú realmente, por ejemplo, eh, en el ánimo? Eh, para ir a trabajar, no sé a qué te dediques.
Ujú. Es sí, sí, exacto. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Sí, pues fíjate que, eh, yo ahorita tengo 2 trabajos, entonces, eh, al principio, pues, sí era muy pesado, y yo creo que exacto lo que lo que te comentaba, ¿no?, que cuando uno se enfoca en el cambio pri primordialmente emocional, de ánimo, de autoestima, eh, lo demás va fluyendo solito. Y, eh, en el trabajo, pues, pasa, ¿no?, muchas veces que uno trabaja demasiado, dedica muchísimo tiempo al trabajo, mucho esfuerzo, mucho, eh, muchas ganas, pero a veces no ve resultados o o no ve cambios en la vida después de tanto esfuerzo.
Wao. Sí. No los ves rápido, digámoslo así, ¿no?
Ajá, exactamente. Entonces, eh, pues, mucha gente se desespera, se deprime, hay gente que no dura mucho en los trabajos o en los proyectos, porque, pues, simplemente no tiene como esa perseverancia o esa esa paciencia. Pero este ejercicio de enfocarse emocionalmente en los hábitos, eh, pequeños para la salud, te van practicando, vas ejercitando esa pa esa paciencia, digamos, ¿no?, de okey, el punto es que me sienta bien haciendo lo que hago y posteriormente los cambios físicos o materiales se van a ir viendo, ¿no? Y es algo que que que he notado mucho, porque con estos cambios ya me siento de mejor ánimo, voy viendo poco a poco los cambios físicos y a la vez en el trabajo me voy viendo con más paciencia, ya no me desespero, no me harto del trabajo tan rápido, tengo un mejor ánimo durante todo el día para hacer mis actividades, no me presiono tanto. Exacto, y manejo el estrés, digamos, de una manera un poco más, eh, más, asertiva, ¿no? Porque
Entiendo. Eso suena muy bien. Entiendo, sí claro. Y por ejemplo, ¿cómo cómo hiciste, eh, en el aspecto de tus tiempos? Eso es lo que el que me comentas que tienes 2 trabajos, por ejemplo, ¿cómo haces o cómo te das tiempo para poder lograr hacer ejercicio, tus dietas, eh, o aparte te preparas, como me comentas, tu tu comida? Eh, y ¿te aparte haces tomas algún tiempo, lo haces por las mañanas, por las noches, más tus trabajos? O sea, ¿cómo acoplas esos tiempos?
sí, porque, pues, ya no Ujú. Ajá. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Pues, fíjate que en el principio eso era la parte más complicada justamente, y creo que es uno de los de los retos que a la mayor parte de la gente, pues, le cuestan más trabajo, ¿no? Y y claro, no es que todos tengamos la misma capacidad, eh, porque, pues, hay gente que trabaja, ¿no? En diferentes cuestiones, pero a mí personalmente en la mañana, eh, entro a trabajar a las 9 y salgo, eh, salgo a las 6 de la tarde. Entonces, ese es mi trabajo, digamos, principal. Y, este, entonces yo en la mañana nada más me dedico despierto, preparo el el almuerzo, eh, me llevo al trabajo, salgo a las 6 y, este, llego a casa, como algo y me sigo con el otro trabajo que hago en casa. Y más, o, menos por ahí de las de las 8 de la noche, pues, ya me salgo al gimnasio y, este, y a las 9 y media por ahí así voy regresando a casa para preparar lo del otro día, darme una ducha, etcétera, ¿no? Entonces.
Me imagino. Exacto. Okey, okey, ya. Okey, ya lo tienes bien bien como bien planeado, ¿no? Tu tu sistema de de mejoría para la salud, obviamente.
Ajá. Sí. Sí, exactamente. Y esto más o menos al principio cuesta mucho trabajo la verdad, este, pero también 2 cosas, 2 tips que podría dar en ese aspecto para llevarla tranquilo y hacer que sea efectivo, pues es no presionarse, al principio uno falla muchas veces en en esas metas en cumplir con una u otra cosa, este.
Y me imagino que te te presionas tú mismo, y no logras ni una ni otra.
Exacto. Exactamente, uno dice: "Uy, es que ya no fui al gimnasio hoy, y no se vale, y estoy todo" exacto. Y entonces se trata de llevarla tranquila, okey, no fuiste hoy, pues mañana vuelves a intentarlo. Esta semana alcanzaste ir 3 veces, eh, y la meta es ir al menos 6 días, bueno, la próxima semana tenemos otra oportunidad, ¿no? Y así. Entonces, eh, y también la segunda cosa que me ayudó mucho fue empezar a utilizar el eh, la agenda en el teléfono, ¿no? En el calendario, en la aplicación. Ajá, ahí ya meto todos mis todo mi horario del día, así de tal a tal hora, desayuno, de tal a tal hora, preparo, de tal hora a tal hora trabajo, de tal hora traba a a tal hora como, y así todo así muy detallado, este, y entonces el teléfono te va recordando, ¿no? Oye, pues ya es hora de de comer, oye, pues ya es hora de, este, de ir al gimnasio, ya es hora de esto y de aquello. Entonces, eso te mentaliza a que tienes que hacer cosas para que no te te pierdas una a veces uno llega a la casa y se pone a ver el teléfono, a ver, eh, videos, lo que sea, y ya perdiste una hora y ni te diste cuenta. Pero el que el teléfono te esté fastidiando con notificaciones, digamos, positivas en lugar de notificaciones que quiten el tiempo. Este.
Y te frustras. Ah mira, qué bien. Exacto, sí. Entiendo, sí, sí, sí, sí. Oye, pues, qué bueno, ese es muy buen tip porque, pues, eh, utilizas la tecnología para tu bienestar, y eso es muy bueno. Porque, bueno, sí, la mayoría de la gente lo usamos para para estar viendo redes sociales, y estar perdiendo el tiempo en cosas que que la verdad ni ni nos llevan a nada, ¿no? Pero ese es un excelente tip en lo que me estás diciendo.
Sí. Sí, sí. Ujú. Exactamente. Sí. Sí, y y me he dado cuenta de que es un arma poderosa, ¿no? Sí la sabemos utilizar, pero el tema es ese, ¿no? Tener, este, la chispa de decir: "¿Sabes qué?". Ya estuvo bueno de que me estás quitando el tiempo, ahora ponte a hacer algo algo productivo y lo configuras para eso. Entonces, este, y otra cosa que también me sirvió mucho fue configurar una opción en el teléfono que es terminando la hor el horario de trabajo ya no entran llamadas, bueno, pues, sabes que a veces el trabajo es invas un poco más invasivo, ¿no?
Claro. Mira. Sí, sí, sí, claro.
Este. Y tú le puedes configurar que no suenen las llamadas a menos de que te repitan las llamadas varias veces, en caso de alguna emergencia en el trabajo, ¿no?
Sí, por alguna cosa que necesiten, pues, ya tú te das cuenta de que es una real emergencia y, pues, ya tomas esa llamada.
Exacto. Exactamente. Entonces, ya de principio ahí tengo ya establecido el el límite entre la vida personal y la vida laboral, y entonces mi mi vida personal ya tiene el espacio para organizarse en en en estos hábitos diarios, ¿no? De de mejora la salud.
Eso suena excelente, habrá que ponerlo en práctica para para poder hacer esos pequeños pasos, y mejorar hacer una diferencia en la salud de cada persona.
Ujú. Es correcto, sí.
Pues te agradezco muchísimo la información, y bueno que me haya resp eh, respondido estas preguntas que tenía yo duda, y espero que tengamos oportunidad nuevamente para charlar un poco más.
Claro que sí, para mí es un placer siempre. Te agradezco mucho por escucharme. Cuídate mucho.
Igualmente, que estés bien, bye, bye.